はい、あの、睡眠の質っていうのは、ん、どこう、上げるのって、こう、なんかね、難しいような感じもしますけど、なんか工夫されてることとか、これ効いたなっていう感じることって、何かありますか？
そうですね、あの、いくつかあるんですけど
うんうん。
はい。あの、一番で言うと、あの、適度な運動、もしくは、くあの、結構負担のかかる運動する。
はい。 あ、ああ、それはえっと適度と、結構負担、ぬま、結構、なんだろう、差がある感じはしますけど、ご自身はどどちらでやられてるんですか？
はい。 あの、両方あって
うん。かい分けてる。うん。
はい。あの、ま そうです、使い分けてるんですけど、例えば適度な運動で済ます日っていうのは、仕事がまあ、忙しくて、その、運動に時間が取れない日
はい。 ああ。あ、ふん、なるほ物理的に取れないっていうことですね。
うーん、うそうです、物理的にちょっと仕事が、あの、まあ、あの、どちらかと経営者なので
うん。 はあ、なるほど。はいはい。
はい。あの、ちょっと時間が、例えば夜の8時、9時に終わりましたっていう時もあるので
うーん。 はい。
はい、そういう時はもう、過度な運動それからしようと思うと、体力が残ってないので
うん、そうか、そっか、はい。
はい。あの、もう簡単に出来る、あの、ま、家に帰ってちょこっとした筋トレとか
はい。 はい。
はい、あの、あとはまあ、家の周りをウォーキング散歩したりとかって、はい。
わあ。 やられてるんですね。すその
そうですね、そのぐらいの。
激しいというか、結構な負担の時っていうのは、まあ、時間があって、どんなことされてるんですか？
えっと、もう、あの、ほとんどマラソン結構、あの、自分の体に負担がかかるような、マラソン
うん。うーん。 ああ、くろあの、ま、スピードもそうですけど、距離も結構走るみたいなことですか？
みたいな運動してます。 う、そうです。その、心拍数をかなり上げていく運動をしてます。
あ 心拍数を上げるっていうことですね。どうですか、それ、こう、いつぐらいから、きいつ気付いて、どれぐらいやられてるんですか？ななんうん。試されてるじしうん。
そうですね。えっと、結構 あの、小さい頃から運動はしてたんですけど
はい。
はい。あの、ちょっと社会人になってから、あの、段々とする機会が減ってきて。
ああ。うん、うん。はい。
はい。で、やっぱ5年前ぐらいには、あの、寝つきが多少悪いなって思い始めた時期があったんですよ。
うーん。 ああ、そうなんですね。5年ぐらい前。うんうん。それで、その時にちょっと、こう、何かしなきゃなっていうことで始められたっていうことですか？
あ、はい。 う、そうです。始めたのは、もうとにかく体を、じゃあ、疲れさせたら、もう疲れて寝れるんじゃないかとまず思って。
うーん。 ああ、なるほど。はいはい。これは
あ、はい。で、その時に心拍数を上げる運動を
はい。
したら、もう、やっぱりもう、その当日から、もうベッドに入ったら、あの、ばたりと寝込んでしまうような。
ああ。 はい。 はい。あ、そうなじゃ、もう、すなんか、こう、即効性があったから、これだっていう気持ちになったって感じですかね。
ん、そうですね、まさしく、もう、あの、その運動を激しくした日は お風呂に入って、あの、布団に入るともう、あの、気づいたら、ね寝落ちしてるみたいな。
うん。 うん。 ああ、あ、そうなんですね。どうですかね、あの、それがね、1つ効果があったから、う、ね、ずっと続けられてると思うんですけど、逆に、こう、やりすぎちゃって、こう、目が覚め冴えちゃったとか、なんか失敗談はいかがですか？ありますか？
そうですね、運動で言うと、あの、ま、例えばもう筋トレをし過ぎたりとか
うん。 うーん。
すると、あの、ま、その当日はわりと寝れるんですけど
はい。 はい。
はい、次の日になった時に寝返りを打とうとすると、あの、筋肉痛で
ああ、筋肉痛がこう、睡眠を妨げてる感じがするんですね。
あ、そうなんです。はい、いていてってなって <chuckles> 体勢を変えようとすると、眠りに就けなくなったりとか。
ね。 はい、あうん。ああ、そうん。そこは、ま、なんでしょう、激しい運動は心拍数。でも筋トレの激しさをを、こうこう、筋トレで激しくやっちゃうと、筋肉痛って感じで、同じ激しさでも、方法が違うとこう、影響が出るなっていう風に感じてらっしゃるってことですかね。
そうですね、やっぱりあの、走るのもそうなんですけど、あの、筋力を過度に1箇所に使いすぎると、どうしてもそこの疲労感が強くすぎて
はい。 ああ、なるほど、そうなんですね。筋肉痛になっちゃうってことですね。
そうです。筋肉痛になってしまって、あ、ちょっとなんか疲れてるのに眠れないな、いてえなってなります。
はい。 うん。あ、それでやっぱりそれを感じじた時は、その後はもう調整をされてっていう感じで、今はどうですか？調子として、具合としてね、時間がない時は、筋トレっていうことでしたけど、調整されてますか？うん。
うそうですね。筋トレの運動を調整して、あとは、まあ、あの先ほど言った適度な運動に切り替えるだけでも、あの、割と寝きができなかった頃と比べると眠れるようになりまし
はい。 はい。 うん。 はい。あ、そうなんですね。じゃあ今はそうやってこう、なんだろう、こういう時はこれ、こういう時はこれって使い分けてらっしゃいますけど、例えばもう時間がなくて、こうほんとはこの時間に寝たいから逆算して、これだけしか時間ないけど、そう、すこうマラソンをした時にぐっすり寝れたから、みたいな感じで、こう、無理してそこの、こう効果を得るために無理しちゃったとかはなかったですか？
そうですね、やっぱりあの、ありますね。もう寝付けられないから、あの、もう、運動もやっぱりその筋肉痛で例えばできないくなってる時とか。
うん。 はい。うん、うん。
はい。もうそういう時はお酒を飲んで身を任せて寝ようと思ったら、次の日の朝大変なことになってました。
ああ、そうなんですね。やっぱり、お酒ってこうね、人によってというか、こうなんか、眠くなるみたいな、ことをね、感じる方もいるので、ついつい、そこあん安易にというかね、頼りがちですけど、やっぱお酒って、あんまり、どうですか？人にもよるかもしれないすけど、勧められないものの1つですか？眠り、質を上げるという意味で。
はい。 うーん、そうなんです。やっぱり質を上げるっていう観点で言うと、あのやっぱ、次の日、体の怠さが残ってたりとか、あのやっぱり
はい。 はあ、そうなんですね。
はい、寝てる間になんかあの、トイレで起きたりとかっていうのがあるので、質自体は上がってなさそうな気がしました。
うんうん。 ああ、はい。 あ、そうですか。なんか、ん、なんとなく一般的にね、すお酒は、ちょっとよく寝れるっていうなは誤解ですよっていうのはやっぱり、正しいっていうのをこう、みみ身をもってこう、感じたっていうことですよね。
うーん。 うそうなんです。あの、もう次の日の仕事に、大分影響が出たので
うん。 ああ、そうでしたか。ただね、くそうやってこう、解決策というか、こう、敢えて疲れさせるっていう方法はわかってても、なやっぱりなんか、こうやりたくないなとか思う日ってどうですか。あったりしますか？
はい。 うん、そうですね。どうしてもやっぱり、あの、睡眠の質を、あの、上げるために何かをしなくてはいけないと思うと、なかなか、なんか、毎日それを思い続けるのも大変なのではい、そういう意味で言えば、あの、枕っていうのを大事にしてます。
うーん。 はい。 うーん。 ああ、さらに、こう、枕。どそれはどどのように大切にされてるんですか？こだわりと言うか。うん。
えっと、枕の高さと硬さ
ああ、はい。
を大事にしてて、それがやっぱり、あの、いい悪いで睡眠の質が変わるって、なんかぐて科学的に言われてるみたいで。
はい。 ああ、そうですか。うんうん
はい。あの、それこそもう、あの、5年前 から、あの、その、質が悪かった時期とかは、もう何も気にせず、あの、もうせんえんとかの枕を使ってたんですけど。
うん。 うーん。 はい。 はい。
はい。あの、まあ、ちょっと、その、時間もないけど、睡眠の質を良くしたいって思い始めた時に
うーん。
オーダーで作れる、あの、自分なりの、あの、枕を作れるところに行って、あの、結構高い枕を作りました。
ああ。 はい。 あ、そうなその、そこに至るまでは、こう、ね、まあ、まず最初は、1000円だったことこから、こう色々試して、結果そこに辿り着いたっていう感じですか？
う、そうですね、あの、まあ、1000円から、あの、ちょっと低反発の、ま、3000円ぐらいのものにしたんですけど、それでもあんまり変わらなかったので、もうこの際、あの、プロに聞きましょうということで、専門のショップに行って、オーダーで全部作ってもらって、10000円ちょっと超えたんですけど。
うん。 はい。 あ、そうです うーん。はい。 はい。 あ、そのぐらいでだあの、出来るんですね。
そうなんす。意外とあの、そんなにあの、まあ参入はたか参入壁は高くないかなとは思います。
うん。 あ、そうですか、なんかこう、やっぱり、オーダーって聞くと、こう、ね、ん、色んなこう、枕に限らずですけど、もうの、1個同じものなのに、こう、質がいいだけで、値段の幅って結構広かったりするもんですけど、オーダーで、すね、それそれぐらいの金額で出来るのであれば、やっぱり、こう悩んで同じ悩んでる方には、お勧めできるポイントですか？オーダーの枕っていうのは。うんうん。
はい。 そうですね。あの、まさしく、やっぱり時間運動にも時間取れない方とかも居ると思いますし。
はい。
はい、やっぱりそういう方は、もう枕1つ変えるだけで、結構あの、寝つき、あとは、あの、寝てる最中に、あの、起きたりとかっていうのも少なく極端に少なくなりました。
はい。 あ あ、そうなんですね。その、オーダーで作る時っていうのは、どんなところをこう、くうん、何て言うんすか、計測というかね、どういう状態のものどういうことをして、どういうものが出来るんですかね。
はい。 うそうですね。あの、それで言うと、まず、あの、中、枕の中に入れる、あの、綿なのか、ま、色んなもう、うさん2、30種類ぐらいあるんですけど、硬めのものから、柔らかいものから。
ううん。 はい。 うーん。 あ、そんなに。うんうん。
はい。そんだけあるその中から、まあ、あの、「割と男性の方で、あの、体重がこのくらいの方だったら、このぐらいの柔らかさがおすすめですよ」って教えてもらって。
はい。 へえ。
はい。で、どのぐらいの量を詰めるのかによって、その頭の高さが変わってくるので。
うん。 はいはい。
はい、あとは形を選んで、ま、ある程度もうあの、店員さんがあの、こう、「これがいいですよ」って教えてくれたもので、私は試してみました。
あ。 うん、うん。 はい。 あ、そしたら、まあ、あの、意外意外というかこう、言われる通りにこう選びつつも、効果はやっぱりかなりあったっていうことですよね。はあ。
ものすごいありました。もう寝違えることも全くなくなりましたし。
あ、それはあのほんとにこう、質を上げてるって感じですけど。そっか、じゃ今は、枕も変えつつ、さらに疲れさせるっていう、こう、方法で、両方、まあ、やってらっしゃるっていうことですよね？
はい。 うそうですね、2つ、あの、そこはもう、あの、毎日あの、基本的には続けるようにしてますね。
うんうん。 うーん。どうですか、こう、ね、世の中になかなか寝付きがっていう感じの方、こう懸念、こう問題点としかね、あ、持ってらっしゃる方で、質はどうやったらいいんだろうっていう風に考えてらっしゃる方に、こうなんかやりやすいアドバイス、こう、と、上げるとしたら、1つ枕がまずおすすめっていう感じですか？何か他にあったりしますか？うん。
そうですね。やっぱり枕もそうなんですけど、あとは、あの、その前、お風呂を入るタイミングを少し、あの、睡眠するいちじかん前ぐらいにして体をあっためてあげるっていうのも、あの、一番あの、気軽、手軽にやりやすいことだとは思います。
はい。 ああ。 あ、なるほど、まず、そっか、お風呂。それっていうのはこう、どのような効果1時間前っていうここだわりというか、何か具体的なこう、ものってあるんですかね？
え、そうですね、科学的にもあの、体が、あの、冷えた状態だと、冷え切った状態だと眠りにつきづらいって言われてて。
うん。 うん。 うーん。
はい。で、お風呂入った直後っていうのも、凄い体があったまってると、逆に、あの、眠りについても、あの、目が覚めてしまうとか。
あ。 あ、そうですか。とうんうん。
あ、はい。そういうのがあるんちょうどいちじかん前に入ると、えっと、ちょうどいい温度になって、布団に入ると眠りが深くなるっていう。
はい。 ええ。 あ、そうなんですね。こう、それは、こうそっか、暑すぎず寒すぎずみたいな体が、その温度にちょうど1時間、あの、経ってると、こういそういう体の、こう、温度の体温って言うんですかね、で、しちょうどいい具合になってるんですね。
はい。 あ、はい。 ん、そうみたいですね。まあ、実感は、もう実際次の日に起きた時に、あの、もう目覚めが違いますね。
ああ。 はい。 ああ、そうなんですね。じゃあ、今、その枕あ、ま、まずあ、そうね、枕、お風呂、まあ、その前にも運動か、その3つが、こう、劇的に割と効果があったから、こう、ち段階でもいいから、ちょっとずつでもいいから、こう、悩んでる方にはお勧め出来るっていう1つのポイントですよね。
そうですね、もう全部やったら、もう完璧です。はい。
ああ、なるほど。いや、なんか、あの、凄く、あの、勉強になるお話聞かせて頂いて、ありがとうございました。
はい。